สวัสดีค่ะ ค่ะ
สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ
เป็นไงบ้างคะวันนี้?
เป็นยังไงคะ? <laughs> วันนี้เราใจตรงกันนะคะ เราแบบว่า เออ พูดพร้อมกันตลอด <laughs>
<chuckles> ใช่ อืม <chuckles> น่าจะเจอเรื่องดี ๆ
ใช่ ใช่ค่ะ วันนี้เราเพิ่งไปทำกิจกรรมกับครอบครัวมาค่ะ อืม ไปทำกิจกรรมนอกบ้านกับครอบครัวเรา แล้วก็ครอบครัวของเพื่อนมาค่ะ อืม
อืม อืม อืม น่า น่าจะแฮปปีมาก เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรอะคะ?
ใช่ค่ะ เอ่อ พาเด็ก ๆ ไป อ่า ที่นี้ น่าจะเป็นแบบว่าเหมือนศูนย์วิทยาศาสตร์เหมือนบ้านเราอะค่ะ แบบ Science Science center อะไรเงี้ยค่ะ อืม
อือฮึ อือ อือ ๆ ๆ ๆ อืม คือมี ในนั้นมี มีอะไรบ้างอะคะ? แบบว่า ตอนเดินแบบ
ค่ะ
เป็นเหมือนแบบเขา เขาวางธีมว่าแบบเขาจะสอนอะไรเด็ก ๆ บ้างอะค่ะ?
อืม ค่ะ ที่นี่ก็ เอ่อ มันจะเล็ก ๆ หน่อยเนาะ มันเป็นแบบว่าศูนย์วิทยาศาสตร์ของ ของมหาวิทยาลัย อะไรเงี้ยค่ะ เขาก็คงแบบว่าให้นักศึกษาอะของมหาวิทยาลัยแบบว่าทำกิจกรรม ทำอะไรเงี้ย ขึ้นมาเนาะ มันก็มีแบบ เข้าไปเหรอคะ ชั้นแรกเนี่ยเป็น Lego ค่ะ เออ เป็นแบบว่า เออ มันจะเป็นมุมหนึ่ง ใช่ จะแบบว่าเด็กจะใช้เวลาอยู่ตรงนั้นได้นานเนาะ แต่ แต่ละคนก็จะแบบว่ามีโต๊ะ Lego อย่างเงี้ย วางอยู่เยอะ ๆ ก็แล้วแต่ว่า เด็กจะแบบจินตนาการ อะไรอย่างงี้
อือ ๆ ๆ อือฮึ อือ <chuckles> อืม หลอกล่อเด็กได้ดี อือฮึ อือฮึ อยู่นี่ ประ ประมาณตรง Lego นี่ประมาณชั่วโมงหนึ่ง หรือว่า
ค่ะ แล้ว เออ <chuckles> ก็อาจจะแบบว่าแรก ๆ ก็อาจจะยังไม่นานเท่าไร เพราะเขาตื่นเต้นน่ะค่ะ เขาเข้าไปแล้ว เขาก็เห็น เด็ก ๆ เห็นตรงนู้นที เห็นตรงนี้ที เขาก็เลยแบบว่า เหมือนอยากไปทุกที่เลย ก็เลยทำกิจกรรมได้แบบ ที่นู่นที่นี่นิด ๆ หน่อย ๆ อะไรงี้ <chuckles> ตื่นเต้น แต่ที่ทำที่เขาหยุดอยู่นานที่สุดนะคะ คือ คือกิจกรรม ที่เขาจะเหมือนแบบเอาพวกอุปกรณ์ เรียกว่าไงดี เครื่องมือช่างอะค่ะ พวกแบบเลื่อยพวกอันเล็ก ๆ เลื่อยอันเล็ก ๆ นะคะ แล้วก็ค้อนเล็ก ๆ ค้อนมันก็ไม่เล็กมาก อาจจะแค่น้ำหนักเบาหน่อย ให้เด็กแบบว่าพอถือได้ พวกล่วย เลื่อย พวกค้อน พวกตะไบ พวก เอ่อ ขันน็อต พวกตะปู อะไรเงี้ยค่ะ เอามาทำเป็นแบบ Station ของ ของช่างอะ ช่างไม้ ช่าง อะไรเงี้ยค่ะ ให้เด็ก เออ ได้ ได้ลองหัดทำจริง ๆ เหมือนแบบว่า ที่ช่างเขาทำ อะไรเงี้ยค่ะ เด็กก็แบบ
เออ ๆ อืม อืม อือฮึ อือฮึ อ๋อ เออ ค่ะ อือฮึ อ๋อ อือ ๆ ๆ อือ
แฮปปีมากเพราะว่า
เฮ้ย ดี ดีนะคะ เพราะว่าเหมือนอย่างน้อยเราว่า เขาได้ลองจับของจริง จะได้ไม่ต้องเหมือนแบบนั่งเทียนแบบ
ค่ะ